Não, é conselhos, ah eh, né, eu queria conselhos, né, o que que, eh, não sei o que que eu posso fazer para voltar foco, porque assim, eu já frequentei muitas religiões, né, tipo, quando era pequena, né, tinha uma amiga que a mãe era muito católica, né. Então eu costumava ir muito à à missa, né. <laughs> Só que
Uhum. Uhum. É isso. Por influência dessa amiga, da mãe.
exatamente, exatamente. Eh, aí eu ia à missa, né, mas assim, eu sentia que faltava algo, tinha algo que não, assim, não explicava, né, muita coisa. É, na é. E eu não acreditava, assim, sabe. Nunca acreditei que a gente tinha que: "Ah, poxa, Deus só vai escutar a gente se a gente tiver numa igreja rezando".
Uhum, entendi. Aham.
Por exemplo, né.
E quando quando que você começou a ter essas dúvidas, assim, sobre a sobre as as suas crenças, sobre a sua espiritualidade? Quando é que isso começou aflorar mais, que você começou a pensar mais sobre isso?
Assim, eu acho que, né, eu há pouco tempo, né, tipo, eu convivi com uma pessoa que era muito crente, né. Era tipo daquela aquele tipo de pessoa que, eh, fica escutando louvor o dia todo, não é. E e vai para igreja e não sei o quê e tal. Eh, e aí assim, eu até aco acompanhava às vezes, na época ah, e assim, eu me sentia bem, sabe. Eu ia lá, me sentia bem, até pelas às vezes a pa as palavras que o pastor falavam eram, assim, né, eh, me s me faziam bem, né. Não, co às vezes tava passando por alguma situação, que aí escutava aquelas palavras, me tocava, né.
Aham. Sim. Uhum, sim. Sim. Sim, você já tá mais sensibilizada, né. Você já tá procurando ali um conforto, então aquelas palavras te traziam esse conforto que você tava buscando.